Exatamente, eu vim focado, né, eu vou fazer meu mestrado agora, então assim, eh, eu estou focado nisso, assim, então realmente eu eu o que eu o que eu gosto de comprar, mas eu tenho comprado realmente coisas assim de saldo, coisas de dessas lojas que vendem mais barato, assim, sabe. Eu acho que tem funcionado, porque eu não fiquei culpado de ter gastado por exemplo U$120 cara, foram 2 tênis, duas 2 moletons da Adidas e 1 calça. Pô, foi muito bom, né, fala a verdade assim. Eu não me sinto culpado assim, eu até falei: "No", eu até me segurei porque eu falei: "Eu vou levar mais", mas eu falei: "Não, isso já está bom". Então assim, eu não me senti culpado, acho faz bem, eu me sinto até feliz, falo: "Nossa economizei muito". Tudo, Adidas te amo. <laughs> Ai.
Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Foi. Foi muito bom. <laughs> Aham. <laughs> Não, realmente, é, foi um bom negócio, né, e aí eu acho que é isso, né, também é perceber quando vale a pena, né, comprar e até a questão, por exemplo, de seguir modismos ou não seguir, né, perceber: "Ah, tá na moda, tá todo mundo comprando, mas eu gosto, faz sentido para mim, né, combina com o meu estilo ou vai ser algo que eu vou usar agora porque está todo mundo usando e daqui a 2 meses eu não vou ter coragem mais de usar?", né.
Sim. Uhum. É. Aham. Exatamente, né, tem muita coisa aí em jogo, né.
Uhum. Tem, tem. E é importante, né, você pensar no seu futuro, o seu futuro como estudante, né, e e tudo mais então acho que você já tá em um caminho bem legal assim, né, que você já tá refletindo antes bastante de comprar então eu sinto que que vai dar tudo certo, sabe, é só continuar nesse caminho que você já tá.
<laughs> Mas é. É. É. Ah que bom. Uhum. Ai que maravilha. <laughs> Ai que bom olha, fico muito feliz viu, muito obrigado por me ouvir hoje, me deu até uma motivação aqui maior que eu acho que realmente eu estou estou no caminho certo viu. Foi foi ótimo falar com você hoje.
Uhum. Ah, também foi ótima, qualquer coisa eu estou por aqui e até a próxima.
<chuckles> Até, tchau tchau.